Anneme hiç yapmadım galiba. Yani, ben, işte, ııı, a annemin evine gidince tekrar, e, küçük bir çocuğa dönüyorum tekrar. Önüme ne konulursa onu yiyorum. Yoksa kendim yemek yapmayı seviyorum ama annemin evinde hiçbir, eee, mutfağa bir adım atmıyorum diyebilirim, yani. O da izin vermiyor zaten.
Ha. <chuckles> Direkt ondan yemek. <chuckles> Doğru Eee, genelde annelerin evinde hep, hem onların yemekleri özleniliyor zaten hem de gidince, eee, hep onlar yeniliyor. Eee, sık gidiyor musun, peki?
Evet, evet çok özlüyorum. Evet, evet. Çok sık gid gidemiyorum. Yani, yanlarına, işte, 4-5 ayda 1 falan gidebiliyorum genelde. Çok sık değil, o yüzden gittiğimde de özlemiş oluyorum, yani. Her, böyle, önüme zaten çeşit çeşit yemek yapmış oluyor. Hepsini yiyorum, yani, o iyi geliyor. Hem de biraz da şey de oluyor. Yemek yapmayı da özlüyorum birazcık. He her gün yapınca sıkılıyor insan, yoruluyor. Ama artık, hani, şey olunca birkaç, 2 hafta, 3 hafta orada kalınca diyorum ki, "Tamam, hani, canım şunu çekti, eve gidince şunu yapayım." diye düşündüğümde oluyor.
A iii, ailenin evine? Hmm. Hı hı. Hı. A. Sıkılabiliyor insan, doğru. Hı hı. Hıı. Evet, evet, e, her gün gerçekten yapmak ya, her şey bir ruti yani, rutine dönünce her gün yapılınca biraz belki sıkabiliyor, yani, insanı da ara vermek her şeye iyi geliyor, yani, gerçekten de. Peki, mesela en çok özlediğin yemek ne annenin? Yani, ama şöyle, hani, mesela atıyorum, ııı, fasulyeyi sen zaten kendin de yapıyorsun ama "Kendim mesela yapmakla uğraşamıyorum ama, hani, gittiğimde hep onu yemek istiyorum." dediğin gibi bir yemek var mı?
Evet. Kesinlikle oldu. Evet, evet, evet, kesinlikle.